อ่า เขาเรียกว่า ก่อนหน้า นี้ จะไป ไปขอกำลังใจจากหลาย ๆ คนเขาก็ให้แบบกำลังใจเรามาโคตรดีเลยนะคะ แต่เราก็ยัง คิด ไม่ได้ เพราะว่า เพราะว่าเรา เราก็ยังมีความรู้สึกว่า เราลบ เราลบอยู่ในใจของเราอะ เขาเรียกว่า เรายังมี พลัง ลบอยู่อะค่ะ ยังไงเรา ก็ ต่อต้านกำลังใจตรงนั้นอยู่ดี เรา พอเรา ได้ยินเราก็เลย คิดว่า เออ จริงวะ จริงนะ แบบ แค่เราแบบให้กำลังใจตัวเองก่อน แล้วแบบ ความรู้สึกดี ๆ ทุกอย่างมันก็จะค่อย ๆ แบบ เขาเรียกว่า ทำลายกำแพง อา ตามมาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็ได้ผล
ยังไงคะ? อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ตามใหม่ ใช่ ไหมคะ? อืม งั้นแสดงว่า การที่เราเนี่ยนะคะ ดูแลสภาพจิตใจของเราเนาะ แล้วก็ให้กำลังใจของเรานี่คือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่า อย่าง อย่างถ้าเกิดว่า เราเนี่ยนะคะไปพูดคุยกับเพื่อนก็ได้ แต่มันก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้ แต่ว่าในระดับหนึ่ง หรือว่าในแค่เหตุการณ์ สถานการณ์หนึ่งเท่านั้น แต่ว่าจริง ๆ แล้ว อ่า เราเองจะต้องแบบ เออ เข้าใจตัวเราเองด้วย ใช่ไหมคะ แล้วก็มีพลังของตัวเองนำไปก่อนด้วย อย่างงี้เหรอคะ?
อืม อืม ค่ะ